Thật ra á, thì cái dự án lần này á, là mình hông có làm việc từ xa ở nhà như hồi trước nữa, mà bây giờ mình có thể đến văn phòng, mình có thể gặp khách hàng thường xuyên hơn để mình trao đổi. Nó đỡ được cái phần đấy.
Ờ, cũng có thuận lợi hơn một chút.
Nhưng mà cái phần thời gian đó là cái deadline mình cũng y chang, cũng cho mình có 2 tháng thôi. Nhưng mà cái vấn đề là mình làm càng nhanh á, thì công ty có doanh thu càng sớm nè. Mình làm càng trễ, là vừa tiêu hao nguồn lực của công ty, công ty cũng hông có doanh thu nữa. Đó, n cái cái áp lực là về thời gian, rồi còn trách nhiệm là phải đảm bảo chất lượng.
Ồ, khá là gấp. Ồ, đúng rồi.